Et donc, heu, ouais peut-être pour ça mais après je vois pas d'autres
Ouais, exactement. Mais heu et si on pouvait contrôler le temps, bah, je vivrais, heu, bah, je vivrais, heu, aussi longtemps que je reste en bonne santé. Mais après, heu, quand je commence, heu, ma santé commence à défaillir et bah, j'arrêterai, heu, voilà, j'arrêterai le non, j'arrêterai pas le temps, je je laisserai le temps continuer pour que ça m'achève et et qu'on n'en parle plus, quoi. <chuckles> Parce que qui veut vivre, heu, quand on est à moitié handicapé ou ou tout le temps malade, qu'on fait des allées et venues chez les dans les cabinets des médecins, heu, moi je voudrais pas vivre comme ça.
M OK. Mouais.